अ, देखिए मैं आपसे एक बात अ आज यहाँ बताने आई हूँ, साझा करने आई हूँ। दरअसल मैं न बहुत दिन से सोच रही थी किससे इस बारे में बात करूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बात दरअसल ऐसी है कि न अ, जैसे ब पार्टी होती है आजकल बहुत मतलब बाहर जाना पड़ता है कई बार अ, मेरे दफ्तर की पार्टियाँ होती है कई बार परिवार की पारिवारिक अ, पार्टी होती हैं। तो लेकिन न मुझे क्या है कि पार्टियों में शामिल होना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे न लोगों को देख के घबराहट होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि पार्टी में तो ज़्यादातर अ, बहुत लोग आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लोगों की पार्टी होती है एक समूह की पार्टी होती है। तो जब मैं न लोगों को देखती हूँ तो मेरे अंदर एक घबराहट होने लगती है कि मतलब पता नहीं ऐसा लगता है कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मुझे न अ, एक एक एक ऐसी चीज़ भी लगती है कि जैसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मैं यहाँ से भागू, मुझे मुझे अपने अकेलेपन में ज़्यादा अच्छा लगता है। अ, लोग मिलते हैं, शोर-शराबा होता है। अलग-अलग किस्म के लोग आते हैं कई बार अ, मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जिनको मैं कई बार जानती नहीं हूँ और पारिवारिक में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उन पार्टियों में अ, कुछ अ अ, नए-नए लोग मिलते हैं नए-नए चेहरे मिलते हैं उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो मुझे न अच्छा नहीं लगता नए लोगों से मिलना और ख़ासकर पार्टी में उठना-बैठना। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बिन बताए पार्टियों से चली भी गई हूँ। मुझे इतनी घुटन अ, का सामना करना पड़ा है। अब पता नहीं क्या है बात में लोगों से घबराना पता नहीं समझ नहीं आ रहा है मुझे न लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है। और पार्टी में कई प्रकार की बातें होती हैं, लोग आपसे मिलते हैं जैसे मैंने बताया न अन कोई लोग आपको नए-नए लोग मिलते हैं तो नए लोगों से घुल-मिल पाना उनके साथ बात करना और एक पार्टी जैसे माहौल में न मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उससे अच्छा अकेले अपने कमरे में या फिर काम करना चुपचाप वो ज़्यादा अच्छा लगता है। शोर-शराबा लोगों की भीड़ वो सब मुझे न घबराहट देती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आता ये दिक्कत है क्यों और इससे फिर कैसे पीछे छुड़ाऊँ मैं। जी।
जी। जी। जी। जी। जी। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप शुरू से ही ऐसी थीं कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद आप कहीं न कहीं अब अ, पार्टी या कोई भी अगर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो आप उससे दूर भागती हैं। जी।
अ, दरअसल बचपन में तो ठीक ही लगता था जैसे-जैसे उम्र बढ़ी जैसे स्कूल में जाते थे तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे स्कूल में कम मार्क्स आए थे तो मैं उसके बाद एक पारिवारिक पार्टी में चली गई। तो वहाँ पे मेरे रिश्तेदार जो मेरे हम उम्र बच्चे थे उनसे म मेरी तुलना करने लगे और बोलने लगे कि, "अरे आपकी बेटी के तो कम अंक आ रहे हैं ये तो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही है, और हमारा बेटे ने इतना अ, मार्क्स लेकर आया और उसका तो पढ़ाई में नंबर 1 आ रहा है हर जगह और आपकी बेटी तो ज़्यादा ना खेल-कूद करती है ना पढ़ने में ऐसा क्यों बैठे रहती है गुमसुम अ, में एक जगह कई बार लोगों से मिलती क्यों नहीं है।" तो उस वक़्त तो मैं मतलब ठीक था सब कुछ लेकिन उस दिन के बाद ऐसा लगने लगा ना कि मुझमें काबिलियत नहीं है या मैं बड़ी अम अजीब हूँ मैं दुनिया में कुछ नहीं जानती हूँ ना पढ़ सकती हूँ ना मैं अच्छा अ, कहीं पे अ, स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हूँ किसी भी तरीके का। तो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगने लगा। फिर ऐसा 1-2 और वाक़या हुआ मेरे साथ मेरे कपड़ों में मुझे देखा गया फिर एक समय था जब मैं थोड़ा पतली होने लगी थी करीबन 17-18 साल की उम्र में तो उसमें भी लोगों ने मुझे मुझ में टिप्पणी करी कि अरे तुमको क्या हो गया खाना-पीना नहीं मिलता है, इस तरीके का मज़ाक करने लगे तो धीरे-धीरे करके ना मुझे लोगों से दूर रहने की उनकी बातें पसंद नहीं आने लगीं। मुझे दूर रहना अच्छा लगने लगा। तो करीबन जब मैं 17-18 साल की थी कॉलेज से पहले ही अ, मुझे ना थोड़ा अजीब लगने लगा मुझे लगने लगा लोग सब मतलब से होते हैं, सब आपकी बेइज्जती करने के लिए होते हैं। सबको आपसे तुलना करनी होती है। कोई कोई आपको पसंद नहीं करता कोई आपको दिल से चाहता नहीं है। इस तरीके की भावनाएँ मेरे मन में आने लगीं और ब सबसे कटे-कटे रहने का मन करने लगा। तो अब मुझे ना पार्टी में जाना ही लोगों से बात करना लोगों से मिलना-जुलना ही लगता है कि सब ऐसे ही है अंदर से। कुछ इस तरीके की भावनाएँ आतीं थीं आती हैं और मुझे किसी पे यकीन भी नहीं आता कि अगर ये मेरी तारीफ़ कर रहा है अच्छा बोल रहा है तो ज़रूर इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ होगा या मेरी मज़ाक बना रहे हैं शायद, ऐसी भी भावनाएँ आती हैं। जी।
जी। जी। जी। जी। कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ कि अ, जब आप पार्टी में बचपन से जातीं थीं तो लोगों ने कहीं न कहीं आपके साथ तुलना की तो इस तुलना की आपके मन में एक डर सा बैठ गया, आपको बहुत बुरा लगने लग गया। तो मैं आपकी समस्या को और अच्छे से समझने के लिए आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि, जब लोग ऐसी तुलना करते थे या आपके बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोलते थे, टिप्पणियाँ करते थे तो उस समय आपने, उनको समझाने की कोशिश नहीं की या जो गलत शब्दों का प्रयोग आपके खिलाफ़ या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो आपको बुरा लगे, तो आपने कहा नहीं कि मुझे ऐसा मत कहिए या इसके पीछे का कारण क्या है? और सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी होती है आपने समझा नहीं कि
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। नहीं, मैंने कभी ऐसा कहा तो नहीं और बचपन में क्या था ना जब मैं बोलने जाती थी रिश्तेदारों से तो खुद मेरे मम्मी-पापा बोलते थे, "अरे! क्यों बोल रहे हो सही तो बोल रहे हैं। उनके बच्चों के तुमसे ज़्यादा तो अ, कहीं न कहीं पढ़ाई में अच्छे हैं। क्यों बोलते हो बदतमीज़ी मत करो रिश्तेदार से ऐसे-ऐसे।" तो उस वक़्त चुप करा दिया फिर कहीं न कहीं न मेरी चुप रहने की आदत-सी बन गई। अब जैसे मैंने बताया था मेरा एक बार बहुत मैं कमज़ोर थी, मेरा वज़न बहुत कम था। तो उसपे भी टिप्पणी करते थे कि, "अरे! तुम तो लगता है कपड़े लटका रखे हैं तुम पे।" इस तरीके की बातें करने लगे। तो मुझे ना धीरे-धीरे ब वो आत्मविश्वास-सा एक अम जो होता है ना मन में खुशी वो कहीं न कहीं हटने लगी और मुझे फिर लोगों से मिलने की इच्छा ही कम होते गई। अब तो ऐसा आ गया कि बहुत चुनिंदा लोग हैं 2-4 जिन जो मेरे थोड़े ठीक-ठाक दोस्त थे नहीं तो ना मैं लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं करती पार्टी वग़ैरह में जाना। लेकिन ऑफ़िस की भी कई बार ऐसे पार्टी हो जाती है दफ़्तर की कि वहाँ पे जाना पड़ता है कई बार, तो वहाँ पे भी मैं ना बहुत मतलब अलग-थलग रहती हूँ और मन करता है ऐसे ना घबराहट होने लगती है और सोचती हूँ कि कब मैं भागूँ यहाँ से? कब मैं निकलूँ यहाँ से कैसे निकलूँ? तो ज जैसे ही घुसती हूँ मैं म थोड़ी देर में मेरे अंदर ये सोच आने लगती है, अब ऐसा भी होता है मुझे। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ठीक नहीं है तो इसलिए मैं आज आपसे बात करने आई हूँ कि मैं इस चीज़ से कैसे उभरूँ?
जी। जी। जी। जी। कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ, आप इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं। आप परेशान ना होइए। अ, मुझे अ, प्रश्न का और उत्तर दीजिए ताकि मैं और गहराई से इसको समझ के आपको एक अच्छा सलाह दे पाऊँ। आपको आज के समय में जो पार्टियों से दूर रहती हैं, वो सामाजिक डर की वज़ह से रहती हैं या आपको शोर-शराबा भीड़-भाड़ ज़्यादा नहीं पसंद है, इस वज़ह से रहती हैं और सबसे ज़्यादा क्या कारण है जिसकी वज़ह से आप दूर भागती हैं? जी।
हुँ, हुँ। हाँ। देखिए, दोनों ही है। बचपन से वो चीज़ तो था ही था। उसके ऊपर शोर-शराबा से ना घबराहट ज़्यादा होने लगती है। दिल की धड़कनें और बढ़ने लगती हैं जब बहुत तेज़ अ अ, जैसे मानो कहीं संगीत बज रहा है डीजे में ऐसा, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। फ़िर क्या होता है कि जैसे लोग आपस में बहुत बातें करने लगते हैं ऊँची आवाज़ों में, हँसी-मज़ाक बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना अजीब-सा मन में घबराहट, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, पता नहीं अच्छा-सा नहीं लगता है। तो अ, वो तो है ही है ऐसा नहीं है कि मुझे संगीत नहीं पसंद है लेकिन जब मैं लोगों को और संगीत को या लोगों की आवाज़ें जो तेज़ होते हैं, तेज़ बोलते हैं लोग, एक साथ समूह में बोलते हैं, उससे मुझे अ, मुझे घबराहट होती है। मेरे को कई बार तो पसीना जैसा आने लगता है कि मैं क्या बोलूँ इनसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे यहाँ से भागूँ? कुछ इस तरीके की दिक्कतें होती हैं।
जी। जी। जी, तो मैं आपसे अंत में एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, की आपका बचपन कैसे बीता? मतलब आपका परिवार बड़ा था या छोटा और आपके लिए दोस्ती बनाना मुश्किल होता है, कि बहुत आसान होता है? जी।
हुँ। अ, बचपन मेरा परिवार तो छोटा ही है मैं, अपने परिवार के साथ ही रहती थी और अभी भी रहती हूँ, तो वही है ना बचपन में जैसे मैंने बताया था टिप्पणी करी थी मेरे अ अ, स्कूल में अंक कम आ रहे थे तो तुलना की गई थी तो कहीं न कहीं माँ-बाप ने भी उस वक़्त चुप करा दिया था। पहले मैं थी थोड़ी ऐसी नहीं थी बहुत अ, इधर-उधर लोगों से मिलती थी बहुत दिल की बातें बोल देती थी। उसके बाद कहीं मैंने अपने को ना दबाना शुरू कर दिया और जो मैंने वो शुरू करा ना, तब से अब तक मेरे अंदर कई बातें दबी रहती है, मैं बया भी नहीं कर पाती हूँ तो, मैं पहले बचपन में तो बहुत घुलने-मिलने वाली थी लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे मुझे लोगों ने बोला ख़ासकर मेरे परिवार ने कि नहीं आप ज़बान मत लड़ाया करिए बाहर वालों से क्यों बोलते हो इतना? चुप रहा करो, अपना काम करो। तब से मैंने कहीं न कहीं इसको अपना, एक हिस्सा बना लिया कि चुप रहना ही बेहतर है लेकिन इस चुप्पी की वज़ह से मैं बहुत घुटन महसूस करती हूँ।
जी। जी. बिल्कुल मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान है की पार्टी जैसी चीज़ें जहाँ लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं वहाँ पे आप दूर भागती हैं। देखिए अ, बिल्कुल आपको अ, सामाजिक कार्यक्रम में जाने से पहले घबराहट होती है। आपने बताया आपका दिल भी बहुत तेज़ धड़कता है। मन में आपके डर रहता है। लोग क्या सोचेंगे या आपके बारे में क्या चीज़ बातचीत करेंगे। तो देखिए ऐसी घबराहट होना आम बात है और ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है? आप कुछ ऐसे कदम उठा सकती हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे सबसे पहले खुद पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। या देखिए ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले अ, बात करें किसी अ, किसी से भी पार्टी में या ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि एक्टिव रहें सबके पास जाएँ, ये ऐसा नहीं है। बस वहाँ जाना और थोड़ी देर मौजूद रहना भी काफ़ी रहता है। सबका अपना अलग-अलग अ, रहता है तरीका किसी को कोई बहुत घुलता-मिलता है, कोई कम घुलना-मिलना पसंद करता है। तो आप अपनी उम्मीद कम रखें ज़्यादा किसी से अगर नहीं अच्छा लगता आपको घुलना-मिलना तो मत घुलिए ठीक है? दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? कि तैयारी करें पहले से ही, मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी में जाने से पहले 2-3 आसान बातचीत के विषय सोचे जैसे खाने की बात कर लिया या जगह की बात कर ली या वहाँ जो गाने बज रहे हैं उसकी बात कर लीजिए। इससे बातचीत शुरू करना आपके लिए आसान भी हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा किसी से भी आप वहाँ बातचीत कर सकती हैं, थोड़े नए लोगों से मिल सकती है। तीसरी चीज आपने बताई थी, कि आपको घबराहट बहुत होती है। तो तीसरा कहीं न कहीं मैं तरीका आपको यही बताऊँगा कि अपनी साँस पे ध्यान दें। जब भी आपको घबराहट लगे तो नाक को धीरे से अ, क्या नाम है? एकदम थोड़ा खुली जगह ले जाएँ और साँस लें धीरे-धीरे से 3 सेकंड ऐसे साँस लें रोकें, साँस लें रोके, धीरे-धीरे साँस छोड़ें। ऐसा जब आप कई बार करेंगे तो आपका जो शरीर है वो काफ़ी शांत हो जाएगा। मन आपका बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेगा।
हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा।
और चौथी चीज आप ये कर सकते हैं कि आपको पूरी भीड़ से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी 1-2 इंसान से भी जाके आप जुड़िए, बातचीत करिए, कुछ हँसी-मज़ाक करिए। तो आपकी घबराहट और आपके डर को ऐसे भी कम कर देगा और पाँचवी चीज अ, ये है कि आप अपने आपको जज मत करिए। सब अलग-अलग होते हैं, सबकी पहचान अलग-अलग है। मत सोचिए सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। तो घबराहट को आप धीरे-धीरे ऐसे कम कर सकती हैं और ये चीज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। जी, तो ठीक है आपने जो सलाह बताई उससे बहुत जान के मुझे बहुत अ अ, हल्का लग रहा है, और मैं ज़रूर इसे आजमा आजमाऊँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मेरी सलाह पसंद आई, धन्यवाद।